คือว่าเรามีปัญหากับเพื่อนตรงเนี้ยค่ะ ตรงที่ว่า บางทีเพื่อนก็มักจะมาขอความช่วยเหลือเราในรูปแบบที่แอบมากเกินไปอะค่ะ คือด้วยความที่เราเป็นหมอดู ดังนั้นแล้ว เพื่อนก็ชอบมาดูดวงกับเรา แล้วก็มาระบายปัญหากับเราอะ ไม่ใช่แค่คนเดียว ค่ะ เพื่อนแทบทุกคนเลยอะค่ะ เขาก็มักจะมาหันหน้าหาเราเวลามีปัญหา แบบเนี้ยทุกทีเลย แล้วเราก็มักจะตั้งขอบเขตเอาไว้นะคะว่า "ห้ามโทร ถ้าจะโทรก็ต้องทักก่อนนะ หรือถ้าจะดูดวงก็ต้องจองคิวก่อนหรือบอกก่อนล่วงหน้า ไม่เอาแบบใจร้อน แล้วก็มาบอกว่า ฉันจะดูตอนนี้ อยากดูดวงเลย" คือเราก็ตั้งขอบเขตไปค่ะ แต่เพื่อนบางคนเขาก็จะแบบไม่เข้าใจอะค่ะว่า เอ่อ ทำไมเราจะต้องแบบว่า ดูใจร้ายหรือตั้งขอบเขต อะไรแบบเนี้ยมากเกินไป เราก็เลยรู้สึกไม่สบายใจ แล้วก็อยากจะมาปรึกษาคุณอะค่ะว่า เราทำมากเกินไปหรือเปล่าคะ?
อืม อือ ๆ ครับ อา ครับ อืม อืม ครับ อ่า แปลว่าคุณน่ะอาจจะเหมาะกับ อ่า บุคลิกที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนก็ได้นะครับ คือเหมือนกับคนที่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนน่ะครับ แล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้คนมากมายครับ เอาง่ายเหมือนกับคนที่ดึงดูดคนรอบข้างเข้ามาหาตนเองมากเลยครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ อ่า มีคนเข้ามาหาตัวเรามากยิ่งขึ้น แล้วเราสามารถที่จะให้คำปรึกษาใครหลาย ๆ คน แล้วให้เขาเกิดความสบายใจครับ อย่างงี้คือการช่วยเหลือกัน เป็น การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกันน่ะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับ ขอชมเชยเลยครับ เอ่อ ถัดมา ก็คืออยากจะขอฟังข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยน่ะครับว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น ตัวเนี้ยครับ คือมันเกิดขึ้นบ่อยไหม? น่ะครับ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ขอบคุณค่ะ คือจริง ๆ แล้ว มันก็เริ่มบ่อย ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเป็นหมอดูเลยอะค่ะ ก็คงจะสัก 5 ปี 4 ปีที่แล้วเลยค่ะ พอเพื่อนเขามาปรึกษา มาดูดวงกับเรา พอเราทักอะไรที่มันอาจตรงแล้วก็เหมือนอาจจะแก้ปัญหา ก็ ให้มันแบบคลี่คลายหรือทำให้เพื่อนใจเย็นได้เนี่ย มันเหมือนกับว่า เขาก็เข้าใจแหละ เขาก็อยากมาปรึกษาอีก แต่ว่าด้วยความเป็นเพื่อนน่ะค่ะ เขาก็เหมือนจะ เอ่อ ใช้สิทธิพิเศษได้นะ เราไม่ว่าอะไร แต่บางทีเพื่อนก็แอบไม่ค่อยเข้าใจค่ะว่า อันเนี้ยคือการทำงานของเรานะ บางทีเพื่อนก็จะแบบว่า "เออ แบบเราใจร้อนน่ะ แบบดูเลยได้ไหม ตอนเนี้ย?" เอ่อ แบบ "เธอเปิดไพ่ให้เลยได้ไหม?" คือกลายเป็นว่า เราเองก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะว่า ขอบเขตของเราอะ ที่เราตั้งไว้อะ เพื่อนบางคนก็ไม่เข้าใจด้วย บางคนก็บอกว่า "โอ้โฮ ทำไมแค่นี้ดูให้ไม่ได้ แป๊บเดียวเอง" แบบเนี้ยค่ะ
อืม ครับ ครับ อืม ครับ เอ่อ ลองอธิบายให้ฟัง ได้ไหมครับ? ว่า คำว่าตั้งขอบเขตมากเกินไปกับเพื่อนเนี่ยครับ คือเราใช้ วิธีการประมาณไหนเหรอครับ?
คือบางคนน่ะค่ะ เพื่อนบางคนเขาไม่เมสเซจมาบอกเราก่อน หรือไม่ทักข้อความมาบอก ก่อนว่า อยากดู บาง คนเนี่ยก็โทรมาหาเลยค่ะ คือทั้ง ๆ ที่เรากำลัง ทำงานอยู่เนี่ยค่ะ แบบว่าเราก็ต้องติดสายลูกดวงคนอื่น หรือกำลังทำคอนเทนต์ของเรา หรือเรียกว่า เราทำงานจิปาถะของเรา แต่เพื่อนคนนี้ก็มักจะโทรมาเลยอะ ค่ะ แล้วเราก็ต้องแบบมีนิสัยที่แบบว่า ถ้ารับแล้วก็คือ ต้องดูให้เลย เราก็เลยเปลี่ยนเป็นว่า กดตัดสายเลยค่ะ ก็คือตัดสายไปปุ๊บ ก็เมสเซจบอกเพื่อนว่า "เอ่อ จะดูดวงใช่ไหม? จองคิวก่อนนะ ตอนนี้ไม่ว่าง" คือต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้ง จน เพื่อนคนเนี้ยทนไม่ไหวค่ะ แบบว่าเขามีครั้งเนี้ยบอกว่า "เออ เธอก็ใจร้าย เกินไปนะ แบบ เออ ฉันน่ะรู้สึกไม่ดี ตอนเนี้ย ฉันก็อยากดูตอนนี้เลย" อะไรแบบเนี้ยค่ะ เราเองก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกัน พอพู้ด พอเพื่อนพูดแบบเนี้ย
อืม อืม อืม อ๋อ ครับ โอเค ก็เข้าใจความรู้สึกเลยนะครับ อ่า ผมว่า คุณนี่ เท่า เท่า เพิ่ว เท่าที่ฟังเรื่องที่คุณเล่ามาเนี่ยครับ คือผมว่าคุณเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมากเลยทีเดียวเลยครับ คือเหมือนกับคนคนหนึ่ง หนึ่งที่รักเพื่อนน่ะครับ คือเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เราจะให้ความช่วยเหลือ จากเขาโดยทันที ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แล้วนะครับ แบบในส่วนนี้ครับ แต่ว่า อา ในเรื่องของการตั้งขอบเขตน่ะ จริง ๆ มันสามารถมีประโยชน์กับเราได้มากกว่านี้อยู่นะ อ่า จริง ๆ อ่า เรา เราไม่ต้องลดคุณค่าของตัวเองลงไปมากเกินไปก็ได้ครับ การตั้งขอบเขตนี่คือเราสามารถทำได้หลาก หลายวิธีเลยครับ อาจจะทำให้เรามีประโยชน์มากกว่านี้ก็ได้นะครับ ยก ด ยก ยกตัวอย่างเช่นนะครับ เอ่อ เอ่อ เราอาจจะมีการใช้ อ่า ค่าบริการ การเรียกเก็บค่าบริการ อย่างเงี้ยครับ จาก อ่า คนอื่นก็ได้ เงี้ยครับ เพราะว่าด้วยความที่ อ่า เราเปิดกิจการเนาะเป็นของตัวเองน่ะครับ เป็นกิจการเล็ก ๆ เงี้ยครับ ทีนี้ เราอาจจะตั้งธงในใจเลยก็ได้ว่า ตอนเนี้ยเรากำลังประกอบกิจการอยู่นะ แล้วถ้าเผื่อมีลูกค้าคนไหนที่มาใช้บริการกับเรา คนนั้นก็คือลูกค้านะครับ จะมาในรูปแบบของเพื่อนสนิท หรือว่ามาในรูปแบบของคอนเน็กชันอื่น ๆ อย่างเงี้ยครับ ยังไงลูกค้าก็คือลูกค้าครับ แต่ว่าอาจจะมีสิทธิพิเศษเล็กน้อยเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้ครับ อย่างเช่น เอ่อ ถ้า อ่า ดูดวงให้กับเพื่อนคนเนี้ย อาจจะมีค่าบริการที่แตกต่างจากลูกค้าคนอื่นก็ได้เหมือนกันครับ อารมณ์ประมาณว่า เราไปดู อ่า เราเข้าสวนสัตว์ อย่างงี้ครับ แล้วทีนี้ก็จะมีค่าบริการของเด็กและผู้ใหญ่ที่ราคาแตกต่างกันไปครับ ผู้ใหญ่อาจจะมีการเก็บตามขนาดของส่วนสูงร่างกายอยู่ที่ประมาณ 150 บาท งี้ครับ แต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่ เอ่อ อายุต่ำกว่า อ่า 10 ปี อย่างงี้ครับ อาจจะมีค่าบริการที่ต่ำลงประมาณ 90 บาท อย่างงี้ก็ได้ครับ ลองเอาไอเดียแบบเนี้ยไปลองปรับใช้ดู อาจจะได้ผลก็ได้นะครับ คือด้วยความที่ อะ ฟังข้อมูลจากคุณมาแล้วเนี่ย คือคุณน่าจะมี อ่า กิจวัตรประจำวันนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลย ไม่ว่าการเป็น อ่า หมอดู หรือว่าการทำกิจกรรมอย่างอื่นในระหว่างวัน อย่างงี้ครับ ทำให้ตนเองไม่มีเวลาส่วนตัวน่ะครับ ก็ จริง ๆ แล้วการที่เราตั้งขอบเขตด้วยวิธีแบบเนี้ย อาจจะ ส อาจจะสามารถช่วยทำให้เรามีประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ
อืม ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อืม จริง ๆ แล้ว ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็ทำอยู่เหมือนกันค่ะ คือราคาของเพื่อน กับราคาของลูกดวงของเราเนี่ย แตกต่างกันค่ะ เหมือนถ้าจะ ลูกดวงเนี่ยจะดูเลยภายใน 1 ชั่วโมงเนี่ย เราก็จะมีราคาด่วนนะคะ อ่า 15 นาทีก็ 399 บาท แต่ถ้าเป็นเพื่อน เนี่ย เราก็ไม่คิดค่าดูดวงด่วนให้เพื่อนหรอกค่ะ ถ้าเกิดว่า ดอนนั้น น่ะเราว่าง เราก็จะคิดก็แค่ 199 บาท แล้วก็สามารถดูได้ไม่จำกัดเวลาค่ะ เพราะว่า 399 เนี่ยคือ 15 นาที แต่กับเพื่อนเนี่ยก็ 199 จะปรึกษา จะคุยอะไร จะเกิน 1 ชั่วโมงก็ได้ ไม่มีปัญหาค่ะ เพราะว่าเข้าใจปัญหาเพื่อนดี คือด้วยความที่พอเราอาจจะใจดี แล้วก็ตั้งขอบเขตแบบเนี้ยกับเพื่อนไปอะค่ะ กลายเป็นว่า เราเองก็แอบมีความรู้สึกว่า เออ เราถูกเอาเปรียบหรือเปล่า? เพราะว่าบางทีเพื่อนก็ไม่ค่อยมีความเกรงใจเราค่ะ เพราะว่าบางทีเราก็ อะ ลด แลก แจก แถมให้เพื่อนไปแล้วเนาะ แต่บางทีเพื่อนก็คิดว่า ตัวเองเนี่ยก็เป็นลูกค้าแบบลูกค้า พรีเมียมด้วยซ้ำ เราก็เลยรู้สึกว่า เพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า เขาเองก็คิดไปในแบบของเขาหรือเปล่าว่า เราจะต้องให้บริการเขาที่ดีเยี่ยมขนาดนั้น ด้วยความที่ว่า เราเองอะก็มีลูกค้าคนอื่นที่เขาจองคิวมา แต่กับเพื่อนเนี่ยแทบจะไม่ต้องจองคิวเลยค่ะ เข้ามาวอล์กอินได้เลยอะ
อืม อา อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ ก็คือเหมือนกับลูกค้า VIP ของเรา ใช่ไหมครับ? อ๋อ ครับ ก็ เอ่อ ครับ
ใช่ค่ะ ก็เลยรู้สึกแบบ อืม ทำยังไงดีกับตอนนี้?
อืม ครับ ก็ถือว่าเป็นลูกค้า VIP นั่นแหละ คือเราอาจจะได้รายได้จากเขาส่วนหนึ่งที่ไม่เท่ากับลูกค้าคนอื่น แต่อาจจะมีสิทธิประโยชน์ที่เราสามารถทำร่วมกันได้ อย่างงี้เนาะ เช่น เวลาที่เราเกิดความยากลำบาก เงี้ย อาจจะสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนเนี้ยในภายหลังก็ได้ อย่างเงิ่ด อย่างงี้เนาะครับ ซึ่งมันจะแตกต่างจากลูกค้าคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาแล้วเขามาขอใช้บริการกับเรา เราก็จะเก็บค่าบริการที่ อ่า แตกต่างไปจากกลุ่มลูกค้า VIP ส่วนนี้ไปเนาะ ครับ ถัดมาก็คือ เอ่อ จริง ๆ แล้วมันจะมีวลีคำหนึ่งนะครับที่เราควรท่องเอาไว้ในใจว่า "อย่าใจดี กับคนอื่นมากเกินไป ควรรักตัวเองด้วยนะครับ" เอ่อ วลีเนี้ยมันอาจจะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตของเรา ในลักษณะของบุคลิกของคุณนี่คือเป็นคนที่จะชอบช่วยเหลือมาก คนอื่นเกินไป อย่างเงี้ยครับ แล้วอาจจะทำให้เกิดผลเสีย ก ก่อ ต่อตนเองในภายหลังก็ได้ ทีนี้ ถ้าเรามีการเว้นระยะห่างมากยิ่งขึ้นนะครับ มีการรักตัวเองมากยิ่งขึ้น แล้วก็ตั้งขอบเขตกับ อ่า เพื่อนบ้างครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะ อย่างงี้ครับ ในตอนแรกเราอาจจะมีความรู้สึกผิดในใจก็ได้ว่า ทำไมเราถึงทำแบบนี้ หรือว่าเพื่อนอาจจะ อาจจะคิดว่า โอเค ทำไมต้องมีการตั้งขอบเขตกับเราแบบนี้ แต่ว่าเราพยายามหนักแน่นกับตัวเองครับว่า โอเค ด้วยความที่เราประกอบกิจ กิจการ ลูกค้าก็คือลูกค้า เพื่อนก็คือเพื่อน ดังนั้น เราไม่ควรที่จะเอามาปะปนกัน ปะปนกัน มันก็ไม่ดีในอนาคตเหมือนกันน่ะครับ ประมาณนี้ครับ
อืม อืม ค่ะ อืม เคค่ะ อืม จริง ๆ แล้ว ถ้าเพื่อนน่ะจะโทรหาเราในรูปแบบที่ปรึกษาโดยที่ไม่ต้องดูดวงให้ อันเนี้ยเราโอเคเลย แต่ถ้าเพื่อนจะโทรมาหาเราแล้วจะดูดวง
<clears throat> ครับ
เลยเนี่ย อันเนี้ยเรามักจะไม่โอเค เพราะว่าเราอาจจะติดนิสัยที่ว่า เอ่อ คนที่โทรหาเราได้เนี่ย แล้วก็จะเปิดไพ่ทาโรต์เนี่ย มันต้องเป็นคนที่จ่ายเงินก่อน ต้องเป็นคนที่เขาเป็นลูกค้า ดังนั้นแล้ว พอเจออะไรแบบเนี้ย เราก็เลยมัก จะหงุดหงิด แล้วก็พอตัดสายเพื่อน เพื่อนก็คงจะเสียความรู้สึกอะค่ะ เพราะว่าเหมือนคนคนเนี้ย ก็มักจะโทรมา ก็มีแค่เรื่องเดียวนั่นแหละค่ะ ก็คืออยากดูไพ่ทาโรต์ อยากดูดวง แบบเนี้ยค่ะ ก็กลายเป็นว่า เราเองเนี่ยรู้สึกเราไปใจร้ายกับเพื่อนหรือเปล่า แบบเนี้ย ก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยนิดหนึ่ง
อืม อืม อืม ครับ คือ เอ่อ ในเรื่องของการคุยกับสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท หรือว่าคนอื่นก็ตาม เงี้ยครับ การที่เราคุยกันอยู่ดี ๆ แล้วอยู่ ๆ เราปฏิเสธการพูดคุยกะทันหัน เงี้ยครับ มันอาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเสียความรู้สึกโดยทันทีก็ได้น่ะครับ ดังนั้นแล้ว เราอาจจะปรับบุคลิกในส่วนเนี้ย คือเราไม่ควรที่จะไม่รับสายเขาเลย หรือว่าไม่ควรที่จะตัดสายเขาทันทีน่ะครับ อ่า เราอาจจะลองเปลี่ยน mindset ดูก็ได้นะครับว่า จริง ๆ แล้วการที่เราให้คำปรึกษาจากเพื่อนคนเนี้ย เราอาจจะได้มีรายได้ที่มากขึ้นก็ได้นะ ดีกว่าที่เราจะเสียลูกค้าในส่วนนี้ไปอะครับ ให้เราคิดแบบเนี้ย นะครับ อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราได้ในอนาคตนะครับ จากเดิมเนี่ยที่ โอเค ลูกค้าหรือว่าเพื่อนนาเนี้ย เขาโทรมาประมาณ 5 สาย เราตัดสายเขาไปแล้ว 3 ครั้ง แต่ว่าอีก 2 ครั้งเรารับสายเขา แปลว่าลอน ตอนเนี้ยเราได้เงินจากเขามาเพียงแค่ 300 บาทเนาะ ก็คือสายละ 150 บาท เงี้ยครับ แต่ว่าถ้าเรา ร รับเพิ่มอีก 3 สายก็เป็น 450 บวกอีก เอ่อ 300 ก็เป็น 750 บาท คือในวันนั้นน่ะเราก็ได้ตังค์มาเพิ่มแล้วนะ ถ้าเราลองเปลี่ยน mindset อย่างเงี้ยครับ อาจจะทำให้เรามีประโยชน์มากขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับ
อืม เป็น ไอเดียที่ดีจริง ๆ ค่ะ เพราะว่าทางนี้เนี่ยก็อาจจะเข้มงวด ตั้งกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่มากเกินไปกับเพื่อนตัวเอง อืม ก็จริงนะคะ ยังไงทางนี้เนี่ยจะลองเอาไอเดียเนี้ยกลับไปคิดดูค่ะ แล้วก็ลองปฏิบัติตามดูใหม่ คงน่าจะทำให้เรารู้สึก โล่งใจ แล้วก็สบายใจมากขึ้น แต่ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้คำปรึกษา มีไอเดียใหม่ ๆ ไปใช้แล้วค่ะ
ครับ ยังไงก็ลองเอาคำแนะนำที่ผมแนะนำวันนี้นะครับ ไปลองปรับใช้ดู ผมเชื่อว่า ในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องสามารถทำรายได้ที่มากยิ่งขึ้น แล้วก็มีเพื่อนเยอะมากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ